私、今仕事のことでちょっと悩んでいるんですけれども。
はい。
お話聞いていただいてもよろしいでしょうか？
もちろんです。
ありがとうございます。個人事業主として、イラストレーターをしているんですけれども。
はい。
どうしても、仕事とこう、私生活の時間の切り分けっていうのが難しくって。
うん。 あ、なるほどね。
はい。で、こう土日とか、あとはこう、子供たちが休みのなっつ休みとか年末年始。
はい。 うん。
そういった時に、自分も休暇にしたいって思うんだけれども。おその間も、あの、仕事のメールとか、あの、電話とか気になっちゃうんですよね。
はい。 はい。 ああ、なるほどね。確かにね、気になりますよね、そういうのって。
はい、え、どうしてもあの、それが仕事に繋がってくるわけなので、もう完全に、完全にオフにできないというか。
はい。 うーん、ね、そこがなんていうかフリーランスの難しいところではありますよね。
はい、そうなんですよ。
なるほど。 でも、まあ、本当は休みをきっちり取りたいっていう ところですか。
そうですね。あの、例えば、本当に物理的に海に行ったとか
はい。
そういう時はもう電話を触ってるわけにはいかないので、あの、いいんですけど、で、その後にあの、例えばキャンプだったり、あの、宿に泊まるだったりした時に
うん。 はい。 うん。 はい。
こう、スマホ見れる環境になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
はい。で、そうなると、見ちゃうんですよ、仕事のものを。
うーん。 ああ。
で、それは、やめたいというか。別にそんなに緊急なことってほぼないんですよ、自分の仕事において。
なるほ いや、ま、そうですよね。うーん。
はい。
メールとか。
けど うーん。見れる環境なら、はい、ついつい見ちゃうんです。
ついつい、入ってしまう。 ああ、なんかいい方法ないですかね。
ねえ、どうゆうのがいいんでしょうね。もう、電源切っておくっていうのもやっぱり、なんか、緊急の連絡、ほんとの。あ、例えば、家族が何かあったとか、そういうのも見逃しちゃうわけなので、そういうわけにはいかないすもんね。うん。
うーん。 そうですね。うん。 いや。 でもどうですかね。自分の ま、スマホを電源切ってたとしても、ま、他の家族の人が、あの、ま、スマホって持ってるじゃないですか。
はい。 ああ、そうですね。
なんでほんとに緊急だったら、ね、例えば旦那さんとかの方にかけてくるんじゃないかなって気がするんですよね。
うんうん。 ああ、ま、確かにそうですね。
うーん。
子供たちも電話持ってますし。
ねえ。
ま、なんなら大事な家族には、あの、私はここからここ電話見ないから、あの、何かあったら、この、子供たちとか、夫に連絡してねって最初に言っておけば、その不安は無くせそうですね。
うーん。 そうそう。 うーん。 ね。うん、やっぱね、スマホ、画面見えちゃうとついついね、いじってしまいたくなる気持ちになるのはね、わかるので。
うん。家でも結局スマホとパソコンで仕事をしているので、あの、休みの日も見ちゃうと、頭が仕事モードに切り替わるっていうんですかね。
はい。 うーん、ね、ちょっとね、せっかくの休みなのにね、もったいないですね。
うん。そうなんですよ。やっぱり休みでしか得られないリラックス感みたいなものって、あの、その、仕事の環境持ち込んじゃうとぶち壊しになるというか。
うん。 はい。 うん。
うん。だから、それはやめたいなと思うので、ま、電話を見ないようにするっていうのは、そうやって、あの、ま、お仕事先にもそうですよね、「ここからここは休暇にしますので、連絡取れません」って。うーん、はい。
うん、ね、伝えてね。 やってる人いますよね、実際ね。
いや、そうですよね。うん、そう風にするのは、あ、ま、親切だし、人だから当たり前のことっちゃ当たり前のことですもんね。
うん。 ま、ね。 休暇を取るなんていうのはね、当たり前のことですからね。
はい。なんとなくこう、怖いなみたいな気持ちはあったんですけど
うん。 うん。なんか、す
あの緊急でね、あの、お仕事をもらえるってなるチャンスを逃すんじゃないかなみたいな。
ええ。 うん。まあ、あとね、どうですかね。実際には、もし仮にそこでね、し緊急でね、仕事の依頼みたいなのが。 万一あったとしても
はい。 うん。
れを逃してしまっても、多分今の生活にあんまりそこまで影響ないというか。
ああ、確かに。
うん。で、それよりはね、その目の前の、つね、休暇とかっていうのに集中するというか、そっちにね、没頭した方がね、やっぱりあの休暇のクオリティっていうのは上がるのかな。
うん。 うーん。確かに、しっかりそういう風に集中して休んだ方が、仕事に戻った時の集中力みたいな
うん。 ね。
そういうのは全然上がりそうですよね。
メリハリがつきますよね。
うーん、それは本当にそうなんですよね。海とか山とかに行って、物理的に電波がなかった時
うん。 うん。 はい。
に、あの本当にキャンプで山に行った時に、全然スマホ意味ないから、触らなかって、さんぱく過ごしたことあったんですけど。
うん。 はい。
その時のなんだろう、心地良さっていうか。うん、何も考えない、ぼーっとする、はい、あ、そうですそうです。ま切り離された感はすごくって。
ああ。 切り離された感ですか。 うん。 うん。
で、逆にこうアイディアとかも浮かんできて、で、こう仕事に戻った時の、あの、なんだ、最初の馬力すごかったんですよね。もうバリバリ。やりたいみたいな。
るほどね。 はい。 ああ、うんうんうん。ま確かにね、毎日ね 接してると、なんか、ね、飽きてきちゃうじゃないですけど、マンネリみたいになっちゃいますね。でそこ距離開けるとね、そのあ、何日かぶりに戻ってきた時になんか、ね、新鮮味というか、そういうのって感じますよね。
うん、マンネリ、うんうん。 うん、すごい感じましたね。あれは、なんなんか、なんだろう、新しい、うものが生まれた自分の中の感覚で。
はい。
こんなに、やっぱ、普段からどうしてもスマホって知らない間にものすごい見てるんですね。
いや、そうですね。うん。
うん、どこ行ってもなんか、持っちゃってるっていうか。
とにね、そうですよね、もう、ね、あの スマホが近くにない時間が、もう、ないくらいですよね。
ないですね。常に、肌身離さず持つ、うん、画面見えるように置いとく、し、ちょっとした隙間時間あると見ちゃいますよね。
常に必要ですね。 うん。 ね、となんか、ちょっと暇だなあと思うと、ついつい見ちゃうみ
うーん。暇だと思うと手を伸ばすっていう。ある意味習慣になってるっていうか。
ええ、もう、ほんとですね、癖ですよね。ああ。
うん。うん。依存依存に近いもの感じますね。
うん。いや、そういう意味では、ね、そういうキャンプとかね、海とか行かれる時は、もう、ね、さっき電源を消すっていう風に言ったんけど、もう、いっそのことね、スマホをね、家に置いてっちゃうとかね。
はい。 うん。 うん。 ああ、いいかもしれないですね。もうそこまでしちゃうの。
ね、他に、ね、旦那さんとかが持ってるのあでであればね、自分が持ってなくても別にそれでもなんかどうしどうにもならなくなるみたいなことはないですもんね。
うーん。 ないですね。大事な連絡っていうのは。絶対1台あれば正直、足りるというか。
うーん。 ね。 もう足りますよね。みんなで持ってる必要ないですね、スマホは。
うーん。 ないですよね。昔なんかだって、家に電話があるだけで、も、誰も携帯なんて持ち運んでなかったわけで。
昔はもう家の電話しかなかったわけですもんね。
ね、それで何とかなってたんだから、ひとり持ってないぐらい、なんとかなりますよね。
うん。 どうにでもなりますよね。
うーん。やっぱりそう思うと、仕事への不満不安っていうよりは、あのスマホへの依存みたいなものが強いんですね。
そっちの方が、でかかったかもしれないですよね。
うーん、そうですね。いや、本当そうだなって今、改めて思いましたね。喋りながらも、こう、目の中に、視界の中に電話がありますし。
ううーん。
こう、常にこう、なんだろうな、電話とともにあるっていうか。いつでも電話探しちゃうっていう自分がいるっていうのはね、あの気づいちゃったので。いいです回その電話を置いていくとか、なそれがまだ怖くてできないのであれば、あの前みたいに、物理的にあの電波がシャットダウンされちゃう場所
はい。 ん。 ねえ。 ね、本当に。 はい。
に行っちゃうとかっていうのはいいかもしれないですね。
うん、ね。あの徐々に徐々にね、慣れていく。
うん。
ね、まあデジタルデトックス、うんうん。
まずは身近なところで。
もうね、やっぱ必要ですよね。
うーん、そうですね、その後の仕事の、生産性が上がったっていう事例を考えれば、どう考えても、うん、休暇の時間が必要だったわけで。
そうですよね。うんうん。 ね。 まなんで、やっぱりね、どうしても、ね、個人事業主って、ね、仕事のことをね、考えがちですが、ね。その休むことも、ね、仕事のうちとも言いますからね。
はい。 うーん。 そうですね。ここに休むため休むたことに集中するっていうことが難しかったけれども、今みたいな物理的なシャットダウンっていうのはすごく効果的な気がしますね。
ね。 ね。 まずはね、あの ま、本当に電波の入らないところでね、過ごしてみる。そういうところから、ね、徐々に試していけるといいですよね。
うん。 そうですね、お話聞いていただいたおかげで、ま、仕事とかっていうよりも、以前に自分はスマホ依存になってるんだなってことに改めて気づいたので。
うんうん。 うん。まあね、それ気づけたっていうのもね、なんか大きな前進ですよね。
はい。ん。 そうですね。
ううん。
じゃ、なんでそうなのかっていうことが、今自分の中で見えてきたので、あ、ちょっとずつ。
いん原因が分かればね。かな。
はい。 ちょっとずつ引き離すというか、その、ま、普段は無理でも、休暇中ぐらいは完全に分離する方法っていうのを模索しながら、休暇を集中して過ごせるように、頑張ってみたいなと思いましたね。
うん。 うん。 ね。 はい。
はい、あの、お話聞いていただいたおかげで、なんかいい休暇が過ごせそうなので、早速年末年始やってみたいと思います。ありがとうございました。
はい。 はい、応援しておりますので、ぜひぜひ頑張ってみてください。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
はい。